Knödel?
Kartoffeln äh, Kartoffeln, genau. Ja, ja.
Oh, e ah, ich sehe, und, äh, hat das jeder gemocht? Hat, äh, deine Mutter euch alle gefragt: „Was wollt ihr haben“, oder hat sie da einfach irgendwas nach ihrer Laune gekocht? <giggles>
Mhm. Hm. Ja, <giggles> äh, das war äh, also, erst mal durfte, wi man sie gar nicht kritisieren. <giggles> Das hatte sie nicht gerne gehört, <giggles> weil diese Küche, äh, die war schon also, die war schon sehr gut, die hat, äh sie hat echt gut gekocht. Ähm, aber, ähm, sie hat manchmal unter der Woche hat sie schon nachgefragt, was wir uns denn am Wochenend oder was wir denn gerne essen. Aber d das war sehr selten, weil bei mir wa war's noch so, also, ich bin so 'n bisschen, äh, ja, äh, wie soll ich sagen, altertümlich aufgewachsen, vielleicht so gesehen, ähm Konservativ, genau und, ähm
Oh nein. <laughs> Ja, mehr konservativ.
da, äh, hatte halt der Vater was zu sagen und die Mutter und die Kinder haben das zu machen, was, äh, da auf den Tisch kommt, so gesehen und ja?
Ja, ja. <giggles> Hört sich wirklich wie normal an. <laughs>
Okay. Ja, und, äh, findest du Parallelen? <laughs> Okay. Ja, auf jeden Fall, äh, e i es war trotzdem sehr, sehr gut, also, auch wenn sie nicht gefragt hatte. Ähm, sie hatte schlichtweg einfach noch dieses alte Kochen drauf, also, was mei meine Oma auch schon, äh äh, bei der Oma hat's ja immer am besten geschmeckt, so gesehen, aber meine Mutter hatte über tatsächlich wie meine Oma gekocht, ne? Also, äh, so
He ja, <giggles> absolut. <giggles> Ich kann nur zustimmen. <giggles> Warum hat's besser geschmeckt bei deiner Oma?

Ah, das ist ja echt toll. Das ist ja dann ein ein sehr positives, ähm, Ereignis oder Erlebnis für dich gewesen, richtig? Äh, und
Ja, ja Erlebnis, ja, Ereignis, ja. Mhm. Ja unbedingt, ja.
hat sie manchmal das Essen was hat sie noch gemacht? Sie hat also diesen Braten gemacht, Rinderbraten mit diesem Kohl. Hat sie immer, äh, hauptsächlich so typisch schwäbische Gerichte gekocht?
So Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, hauptsächlich. Also sie ist schon, äh, sehr, äh, konservativ, schwäbisch, sage ich mal, gewesen, äh. Da hat da gab's nicht so Hoch Norddeutsches oder so ähm, mal was anderes oder so, äh. Tatsächlich, äh, ja genau, Fisch äh, Fisch gab's tatsächlich das gab's freitags, weil du das jetzt gerade so er erwähnst, äh
<giggles> Die Scholle, die Scholle mit vom Fritz. <laughs> Aha.
ähm, das gab's freitags, äh, weil da da hat man kein Fleisch essen dürfen. Jetzt, heute sehe ich das nicht mehr so, also ich be nehme das nicht mehr so, äh, aber das ist wirklich so gewesen, dass wir, äh, freitags Nein, das war auch, äh, der Religion zu schulden. <giggles> Ja, christ christlich <chuckles> und
Oh. Ist das schwäbisch? Oh, oh, ja, ja. Ist im Norden anders, ja. <giggles>
Ja, das ist äh, ja, ich glaube, das ist nicht so gar so christlich. Ja, viele Ev ich glaube eher so evangelistisch äh, Richtung Norden also ich glaube, die sind eher so ähm, ja. Auf jeden Fall, ähm, da war's tatsächlich so, dass freitags kein Fleisch auf den Tisch gekommen ist, äh. Also das das gab's gar gar nicht genau, Fisch. Aber ähm, also manchmal gab's auch da hat sie tatsächlich frischen Fisch gemacht, also auch angebraten und so weiter. Das war auch so echt lecker, wirklich, ja. Meistens gab's Forelle, daran kann ich mich noch erinnern. Ja, das war ja, oh, so wunderbar. Es es hat echt so super geschmeckt, ähm, weil sie hat's auch echt so'n bisschen gut angebraten. Also wir mochten das alle so mit bisschen so diese diese Knu äh, diese diese, äh, Kruste von der Haut noch, da kann ich mich heute noch daran erinnern, ähm, so 'n bisschen ja, ich ich habe das geliebt, ja, und das war ja auch so Ich glaube ja, sie hat das mit Mehl so ne so 'n so 'n bisschen ähm, ach, wie sagt man dazu?
Aha, Fisch also. Mhm. Lecker. Oh, das ist oh, Forelle ist super. Aha. Mit Mehl? So Mehl oder paniert?